ใช่ค่ะ ซึ่งมันผิดปกติ มาก ๆ เพราะว่ามันไม่มีการชะลอความเร็วเลย
อือ ๆ อ๋อ ก็คือ ไม่ ไม่ชะลอความเร็วเลย คือ เหมือน กับ วิ่งด้วย ความเร็วเหมือนเดิมเลย แบบพร้อมที่จะพุ่งชน อะไรแบบนี้เลย เหรอคะ?
อืม ถูกต้องเลยค่ะ มันก็มาแบบว่ามาเรื่อย ๆ มา เรื่อย ๆ เนาะ ในตอนนั้นเนี่ย มันเหมือนควบคุมไม่ได้แล้ว แล่นเข้าที่ ที่ชายหาดที่ครอบครัวเนี่ย กำลังนอนอาบแดดอยู่ สรุป ทุกคนเนี่ยนะ ก็ วิ่ง อะ เพราะว่ามันแบบไม่ ชะลออะ ต้องวิ่งอะ เรือมันก็มาหยุดพอดีตรงที่มันกระแทกกับทราย แต่ขึ้นมาเนี่ย โอ้โฮ ครึ่งหาดได้เลยอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ๆ อืม อ๋อ